آآ عندي مشكلة كبيرة أوي تقريبًا بقى لها سَنتين معايا. فعلًا يعني أنا آخِر سَنتين ديّة عندي مشاكل في الشُغل وتوتُّر كتير. فوجِئت إن أنا الفترة دي ابتديت أو من سِنتين بالضبط ابتديت إن أنا أشتري حاجات ما لهاش أي ضرورة عندي، آآ فقط بس إن هي بتبقى نازلة على خَصْم باشتريها. ساعات كده بتطلّعني من التوتُّر أو من المَلَل اللي أنا فيه وده شيء كويس فيها، لكن آآ فقدت يعني فلوس كتيرة أوي بسبب الموضوع ده وفي نَفْس الوقت البيت عندي بقى مليان حاجات أنا مش باستعملها. يا ريت لو أنت تقدر تدّيني شوية حلول للموضوع دوّة أو أقدر أتصرّف إزاي عشان أَبطَل العادة دي؟
إمم. أها. إمم. إمم. أيوه. إمم. آه. إمم. آه طبعًا، أنا تحت أمرك. في الأول، هو طبعًا مشكلة الشِرا ديًّا أو الشِرا العاطفي ديّة مشكلة بتواجه ناس كتيرة آآ ب ب يعني بيشتكوا منها إنهّم ما بيقدروش يمسكوا نَفْسهم لمّا بيشوفوا أي حاجة حلوة قُدّامهم، فبيشتروها على طول وبعدين فبيلاقوا إنّهم صرفوا كتير وكده. هي دي مشكلة يعني هي طبيعية عند ناس كتير. بس قُل لي بقى، هو أ ان أ أصلًا أنت بتروح تشتري على طول؟ يعني بتروح مثلًا أيام معيّنة إنّك تروح تشتري فيها من الmarket والّا أنت على طول كده، طول ما أنت ماشي مثلًا حاجة عجبتك بتجيبها على ط
آه. بالضبط آه. آه. تمام. اهم. <tsk> بُص هو ال في حاجتين بيحصلوا معايا، يعني أوّل حاجة إن أنا بالاقي في حاجات عليها خصم، فمن غير ما أفكّر أنا محتاجها والّا مش محتاجها، آه فعلًا الحاجة دي سعرها كويّس جدًا، أقوم مشتريها على طول، وده بيبقى شغل آآ شرا سهل جدًا لأن أنا باشتريه online.
امم. تمام. امم. امم، امم.
وفي مشكلة تانية بتحصل لي، إن أنا بابقى عندي إحساس كده إن أنا متضايق، آمم حاسس إن أنا في حاجات كتير كان نفْسي أعملها وما قدرتش، فبانزل أشتري حاجة غالية جدًا، وده حصل معايا كتير أوي الفترة اللي فاتت. فالموضوع دَوّة مضايقني فعلًا جدًا، يعني نفْسي إن أنا ألاقي لي حل، لأن أنا حاولت إن أنا أبطّل العادة دي، وبرضه لغاية دلوقتي أنا باعمل كده، يعني أقربها لسّه من ما فيش كام يوم عملت الموضوع ده تاني.
أيوه. آه. امم أ أنت عندك حـق فعلًا، هو موضوع يضايق طبعًا إنّك تلاق بتصرّف كتير كده وأنت مش عارف تتحكّم في ال آمم ف ف في يعني غريزة الشراء. آآ بس ق قٌل بقى هو يعني أنت أي حاجة بتلاقي عليها عرض بتشتريها على طول؟ يعني مثلًا مش ل مش تكون عاوزها أو كده، لأ هي عليها عرض، سعرها حلو، فاجيبها على طول حتّى إن ما كانتش ما كنتش أنا محتاجها، أو البيت عندي محتاجها؟ طيّب، آمم
فعلًا. بالضبط. صحيح. اهم. لأ مش أي حاجة عليها عرض، بس أي حاجة أنا ممكن أحط في دماغي إن ممكن في المستقبل أستعملها. يعني مثلًا أنا لقيت مجموعة سكاكين نازلة من تسعة وتسعين دولار ل24$، أنا عندي سكاكين كتيرة جدًا، جدًا يعني، بس لمّا قعدت أبُص عليها قُلت آه، آه، لمّا آجي بقى أعمل بُفتيك أو أعمل حاجات عايز أقطّعها، السكاكين دي فعلًا أنا عارف إن هي حامية جدًا. جِبتها وفي الآخر ما استعملتش غير واحدة منهم، هُم جايين set مع بعض، ف ولغاية دلوقتي هُم بالكرتونة بتاعتهم ما أخدتش منهم غير سكينة واحدة، وما أعتقدش إن أنا يعني السكاكين اللي عندي كانت كافية، بس حطيت في دماغي إن أنا ممكن في المستقبل إن أنا أحتاجها، أو إن أنا أستعملها، فاشتريتها.
امم. امم. أها! امم. أيوه. امم. امم. فهمت امم. ه هو فعلًا أنت عندك حق، أنت بس حجم ال حجم التخفيض هو اللي شدّك، يعني <tsk> إزاي من المبلغ ده ينزل لكذا، فلأ ده أنا امم ده أنا أجيبها، طَب ما أنا هو هو فعلًا إحساس يعني إيه أ أ هُم خطفوك زي ما بيقولوا من الدعاية بتاعتهم أو التخفيض بتاعهم. بس بس قُل لي بقى أنا عاوز أعرف منّك حاجة، هو أنت ما أنتش مح يعني مش محدد مثلًا آآ مبلغ مُعيّن شهريًا، أو مبلغ معيّن أسبوعيًا على الأقل، أنت تصرف منّه للشراء، والّا أنت سايبها مفتوحة بقى؟ يعني مثلًا أنا أنا مثلًا أنت أ أنت تقول لي آآ ه أنت عاوز تجيب مثلًا حاجة كده الأسبوع ده، فأنا محدد لها range مبلغ من كذا لكذا، والّا أنت ع على طول بقى على طول أي حاجة تقابلك تشتريها؟
امم. بالضبط. صحيح. امم. آه. اتفضل. آه. تمام. اهم. بُصّ، هو المشكلة العصْر اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي آآ إن أنت بيبقى معاك credit card unlimited فالواحد فعلًا، فعلًا ما بيفكّرش التفكير دَوَّة هو هو كلامك فعلًا، يعني يا ريت أنا كنت أقدَر أعمل حاجة زي كده، بس للأسف أنا ما باحُطّش حدود خالص. آآ يعني مثلًا هاحكي لك قصّة، أنا من فترة سَنَة أو سَنَة ونُص بالضبط، أنا كنت متضايق جدًا و وكان يعني عندي مشكلة كده عائليّة على مشاكل في الشغل على، على، وكنت عايز أخرُج من الموضوع دَوَّة وقاعد باتفرّج على ال ال يعني باشتغل على الكمبيوتر ولقيت إعلان عن عربيّة Mercedes
اهم. امم. تمام. امم. أها.
ف وكنّا يوم سبت، أنا فاكر الموضوع ده، أنا جنبيَّ آآ الdealer بتاع Mercedes بالضبط حوالي يعني مثلًا 3 كيلو، ما ما فيش بالعربيّة يعني 5 دقايق.
جميل. امم، امم. امم، ماشي.
طلِعت على هناك وقُلت رُوح اتفرّج، أنا مش حاطط في دماغي إن أنا هاشتري خالص، خالص يعني.
امم، آه.
قعَدت في العربية ع ب يعني بُصّ الشكل وال م ما بصّيتش لأي حاجة تانية غير إن أنا سايق العربية دي قُدّام الناس.
أها.
طيب، بكام العربيّة دي، قعَدت أفاصِل شويّة وخ واشتريتها، اشتريتها ورجِعت بيها.
امم، آه.
حتى أنا فاكر ساعتها، طَب عربيتي أعمل فيها إيه، فالراجل قال لي: "طيّب بُصّ، أنا هاجي آآ معاك سايق عربيتك ورجّعني تاني." لأن المسافة كانت قريّبة وفعلًا عملت كده.
آه.
بس عاي و وتخيّل إن أنا ق قبل ما تنتهي السَّنَة أنا بِعتها وبخسارة كبيرة جدًا، لأن أنت عارف لمّا بتشتري عربيّة جديدة، وتيجي آه ما عجبتنيش بعد كده، يعني العربيّة اللي أنا جِبتها كانت sedan، فلقيت نَفْسي العربيّة، آه قعدِتها حلوة جدًا، سواقتها كويّسة أوي روعة، بس مشكلتي وأنا داخل العربيّة وأنا باخرج من العربيّة، بابقى حاسس إن أنا عندي مِيّة سنة لأن العربيّة واطية.
ياه! امم. امم. امم. آه. آه، آه، فاهمك
فلقيت الموضوع مضايقني، حاولت الأول حطّيتها ب ب بنَفْس السعر ما فيش، قلّيت شوية، وفي الآخِر اضطرّيت إن أنا أبيعها لنَفْس الdealer بخسارة كبيرة.
امم.
ما ما فيش حد معاه cash إن هو يقدَر يشتري عربيّة زي كده، بس عايز أقول لك دي من ضِمن الحاجات اللي أنا اتضايقت جدًا، يعني اتضايقت من نَفْسي أوي إن أنا حتى ما فكّرتش، العربيّة دي هتبقى مناسبة والّا مش مناسبة بعيدًا عن السِّعر إن هي غالية، أنا ما فكّرتش إن العربيّة دي هتبقى مناسبة ليَّ والّا مش مناسبة، يعني أنا شايف إن هي ما كانتش مناسبة خالص.
امم، آه. فاهمك. امم. امم. أنت عندك حق، هو امم، هو موقِف فعلًا، يعني أنت آآ هي خطفِتَك من أول مرّة، يعني إيه ال النظرة الأولى شدّتك ليها، فما ما ما لحقتش إيه، تحسِب لها.
امم. لأ، أنا مش النظرة الأولى. أنا بصراحة كنت مش عارف أوصِفها إزاي؟ أنا كنت متضايق أوي، وحاسس إن أنا لمّا أشتري العربية ده ممكن يغيّر حاجة. وده الإحساس دوّة بييجي لي مش في العربية دي، يعني في حاج حصَل مرّات كتيرة جدًا يعني، مرّات كتيرة أوي.
طَب خلّيني خلّيني أقول لك بقى مثلًا نصايح، أنت ف يعني آآ، إيه رأيك مثلًا إنك لما تيجي مثلًا تشتري حاجة غالية زي دي، زي عربيات مثلًا أو أجهزة كهربائية أو حاجة مَبالغها كبيرة، إيه رأيك إنك تستشير ص صديق ليك أو تاخد على الأقل صديق ليك أو صاحبك أو حد بيفهَم في حاجة زي كده، يكون عنده خبرة تاخده معاك، بحيث إن إيه، لمّا لمّا يلاقيك أنت اتشدِّيت للحاجة، هو هيكون، يعني، تفكيره اقتصادي شوية أو عقلاني شوية في الشّرا، فممكن يقنِعك أو ممكن يأثّر عليك. إيه رأيك في حاجة زي كده مثلًا؟
امم. آه. تمام. بصراحة أنا في غُربة و فعلًا ده حصَل معايا إن أنا آخُد نصيحة صديق، اللي هو ل لأن أنا ما عنديش أصدقاء قري آه، أنا ليَّ أصدقاء كتير أوي هنا، بس القريّبين أوي منّي مش كتير، يعني حوالي 2 أو 3 فلمّا باسألهم، الناس دي، و وأنا حتى باعمل معاهم نَفس النظام، م م ما بنحاولش نتدخّل في مواضيع شخصية زي كده. فباقول له أنت محتاجها أو عاجباك اشتريها، مش مش عايزها، ما تشتريهاش، فبيبقى الرد اللي هو إيه، لأ، آه، ولا لأ، ولا حتى بيحاول يحسبها معايا. أنا أنا جرّبت الموضوع ده. آه، لأ، العربية شكلها حلو أوي، لأ مش فباشتري. لكن، الموضوع دوّة أنا فعلًا جرّبته، وأنا شايف إن هو مش هينفَع يعني.
امم. امم. تمام. آه. آه. امم. امم. طيب. امم، طب مثلًا طالما ده ما نفعتش، آمم، رأيك مثلًا، إيه، قبل ما تشتري الحاجة بالذات online، يعني، خلينا ف مثلًا في الجزء الonline دلوقتي، قبل ما تشتري الحاجة أو العرض مثلًا، أنتَ ليه ما بتفكّرش إن أنتَ تشوف مثلًا الريفيوهات بتاعتها، تعليقات الناس، تشوف الناس عاطين لها كام نجمة، بع بحيث إنك، إي
اهم. تمام. آه، لأ، بابُص على الموضوع ده. لأ، بابُص طبعًا. أنا دايمًا بابُص على التعليقات، بل بالعكس أنا بابتدي بالتعليقات اللي هي السلبية الأول.
امم. تمام.
باشوف المشاكل إيه. فطبعًا أنا عايز أقول لَك، يعني مثلًا حاجة بالنسبة للعربية دي، آآ، لأ، ما يعني ما التعليقات كلها تقريبًا 5 stars حتى التعليقات كان فيه تعليقين أو 3 سلبيين، ما حدّش اتكلم خالص على موضوع الد إن العربية واطية، يعني اللي اتكلم بيقول إن صيانتها غالية، إن الdealer ما بيقدمليش حاجات زي مثلًا الشركات التانية إن هو يعملي تغيير زيت free، ما بيعملوش. حاجات حاجات ما لهاش علاقة بإن العربية كويسة والّا وحشة. طب أنا عايز أقول لَك على موضوع تاني. أنا من ضمن الحاجات، أنا اشتريت بيت online من غير ما أشوفه، بيت!
امم. امم. فهمتك ط أها آه.
آه ي آه، آه والله.
طَب ل إمم، طَب ليه كده؟ طيب، إمم إمم، كان كان مثلًا آآ، خ خلّينا قبل ما نخُش لموضوع البيت مثلًا، آآ آآ نقطة إنّك تشتري مثلًا حاجة من supermarket أو mall أو كذا، آآ، و و وخاصةً حاجات الغذاء البيت أو الأكل أو كده، إ إيه رأيك إنك قبل مثلًا آآ إنك تشتري علشان تحاول إنك تقلل الشرا شويّة، فيه نظريات كتير بتقول إنك إيه، تحاول تروح وأنتَ مش جعان وأنتَ مش مش يعني إيه، تكون واكل لسه متغدّي مثلًا أو مش جعان، على أساس غريزة الإيه، آآ الجوع عندك ما تخلّيكش تجيب ال حاجات كتيرة.
إمم. اهم. تمام. آه. تمام. آه. اهم. صحيح، عندك حق. هو فعلًا لمّا الواحد بيبقى جعان ممكن يشتري حاجات كتيرة أوي، فعلًا. تمام. طيب بالنسبة للحاجات اللي ما فيهاش أكل أعمل إيه؟ يعني بالنسبة لل للأكل، أحاول وأنا رايح إن أنا أشتري أكل أبقى شبعان. وأنا أعتقد إن ده فعلًا بيعمل فرق كبير. طيب بالنسبة للحاجات التانية، أنتَ شايف أنا ممكن أعمل إيه؟
فهمتني؟ إيه رأيك في حاجة زي كده مثلًا؟ تمام. آه. أوكي. خلّيني أقول لك، أنت آمم، في ال في الحاجات بقى العادية أنت أ كنت آآ لو مش لو هتاخد مثلًا حد، تستشير حد يكون استشاري مثلًا، مش لازم صديق بقى طالما إيه الصديق مش مش متاح، تستشير مثلًا آآ مكتب محاماة يكون استشاري لو حاجة كبيرة مثلًا زي عربية أو سيارة أو تشتري بيت بقى، إيه رأيك إنك ترُوح لمحامي، إنك مثلًا يكون تخصُّص آآ آآ حاجات زي كده، تخصُّص استثمار عقاري أو مكتب استثمار عقاري مثلًا مش لازم محامي، فهو ممكن يفيدك في حاجة زي كده، إيه رأيك مثلًا؟
اهم. تمام. آه. آه. اهم. صحيح. تمام. يعني طبعًا بالنسبة للبيت أنا ممكن أرُوح ل فعلًا سمسار إن أنا أتكلّم معاه، بس بالنسبة للعربية يعني، امم امم أسأل مين؟ أصل العربية دي حاجة من ضِمن مش كماليات هنا، يعني دي أساسيات، أنت بتحتاج عربية، آه بقى أنت محتاج إيه أو كده يعني أنا م ما فكّرتش إن أنا م ممكن أسأل مين فيها
إمم. إمم. إمم. إمم.
بس هاحاول يعني.
العربية ممكن تشوف لها مثلًا دلوقتي على online بقى في ريفيوهات لعربيات كتير، ممكن تشوف مثلًا YouTube في قنوات آآ كتيرة جدًا ع باللغة العربية أو بال بالأجنبية لؤ الدولة اللي أنت فيها، مثلًا في كتير ريفيوهات ممكن ت تشوف الحاجات دي مثلًا قبْل ما ترُوح تشتري، هيقول لك المأس المساوئ والمزايا.
هي فكرة حلوة إن أنا ممكن أخش كده على الYouTube أشوف الناس اللي اشتروا العربية دي بيقولوا إيه عليها، مش الناس اللي هُم تبع العميل حاطّين الreview على العربية إيه. لأ دي فكرة هايلة، أنا فعلًا لازم أجرّبها.
أيوه صح، عندك حق. إمم.
ممكن يكون حد طويل زيي فيقول نَفْس المشكلة، ففعلًا أنا شايف إن ده حَل كويس.
إمم، عندك حق فعلًا.
طيب أنا على العموم أنا باشكُرك كتير أوي، ألْف شُكر.
العفو، أنا تحت أمرك في أي وقت لو احتجتني ابعت لي.